Alors quelles jouent les plateformes quelles jouent, heu houla, quelles rejouent, heu, les plateformes de streaming dans dans tes loisirs quotidiens?
Oui. <chuckles> Bah, écoute, heu, pour être franc, heu, est-ce que Netflix est considéré comme une plateforme de streaming? <clears throat>
Ouais, oui oui, c'est même, heu, le roi des enfin la reine même des plateformes de streaming.
<chuckles> Ah OK. Très bien, bah, Netflix c'est mon ami. Bon j'y arrive pas toujours mais quand j'ai besoin de regarder une série, c'est là-bas que je vais aller voir en premier.
Bah je comprends. Alors moi, Netflix, ça a pas été ma première plateforme, je dois l'avouer
D'accord.
Ah parce que moi je déjà bon, je pars du principe que si j'en ai une, j'en ai pas une autre. <chuckles> J'alterne.
OK. Donc tu as choisi Amazon.
Heu, non, non, de temps en temps, j'ai Amazon. Là, actuellement, j'ai Netflix
D'accord, très bien.
mais en fait, j'évite, heu, de les avoir toutes en même temps.
C tu as pas tort. C'est par rapport aux séries que tu suis, c'est ça?
Bah z Voilà, c'est ça, parce que bon, heu, ça devient très vite un coup, quand même, mais, hem
Complètement.
mais heu, je suis d'accord, franchement, maintenant, c'est devenu un indispensable. C'est-à-dire qu'on que maintenant, on pense plus à la télé pour suivre nos séries, on pense aux plateformes de streaming.
Ah, pas du tout. On est bien loin de la trilogie du samedi soir.
Ah, on est très, très loin hein. Bon, c'était des bons souvenirs, hein, dans la trilogie, hein. <chuckles>
Ah! Bah, heu, complètement. C'était des séries top, elles étaient toutes regroupées, elles passaient le samedi soir, que demander de plus?
Ouais, mais il y avait toujours et il y avait toujours ce petit sentiment de frustration quand tu voulais voir la suite de l'épisode, tu pouvais pas.
Malheureusement.
Et quand et le pire c'est le samedi d'après, tu savais que tu n'allais pas être devant ton poste parce que, heu, tu avais quelque chose de prévu ou et qu'il y aurait aucun moyen de récupérer l'épisode que tu perdais.
Oui. Oui, le rattraper, oui. Ah, c'est vrai que c'était chiant ça, on n'a pas les rediffusions qu'on peut avoir aujourd'hui, avec heu, notre opérateur.
Ah ouais. Non, effectivement.
Internet et heu, c'est ça, c'est ça, complètement
Ouais, on n'a pas le replay.
c'est vrai que c'était un frein quand même, hein, comme tu le disais que, bon, là, je suis je suis OK, je suis tous les épisodes que j'ai ce soir, mais le week-end prochain, tu les as pas, mmh
Mmh mh. Exactement et même, hein, c'est-à-dire que tu t'attends à n à la suite et après l'épisode d'après, c'est un, mmh, c'est un vieil épisode, tu ne sais d'on ne sait même plus quelle, heu, saison. <chuckles> C'était assez, heu, particulier.
c'est pas évident. C'est ça. Mouais, ouais. C'est frustrant.
Ouais, je suis d'accord, alors que là
C'était frustrant. <chuckles> Alors que là, bah, tu regardes l'épisode que tu veux.
quelques Exactement, bon, maintenant la frustration, c'en est une autre, hein, à mon sens, c'est-à-dire que, bah, c'est super, heu, c'est super, heu, accessible, il y a pas de souci. Hem, les plateformes sont plutôt bon sauf Amazon Prime qui est clairement problématique mais, hem
Oui. Oui. C'est vrai?
enfin, elle est problématique dans le sens où, heu, c'est mal fait, tu vois?
OK, très bien.
Heu, Netflix et Disney +, elles sont super bien faites. C'est, heu, c'est vraiment tu navigues là-dedans, tu es tranquille, tu es bien, tu vois?
Moui. OK. D'accord, OK.
Heu, donc tu as jamais eu l'occasion d'avoir Amazon, heu, Amazon?
Heu, non, je j'ai je l'ai eu peut-être pour, heu, avoir Lol qui ressort.
D'accord, heu, bah, en fait, si tu es dedans
Ouais.
c'est, heu, c'est mal fait dans le sens où, hem, c'est pas intuitif. Et en plus, on te propose des trucs qui ne sont pas disponibles sur la plateforme. Donc c'est super chiant. C'est, heu bah, c'est ça, c'est-à-dire qu'en fait, on t'in on t'incite à prendre d'autres plateformes, type, heu, Stars, si mes souvenirs sont bons type, heu type, heu, Paramount + et après on t'incite aussi à louer des films, tu es là, en mode: «Mais en fait, je paye déjà un service de streaming, j'ai pas envie d'avoir à me préoccuper de si je peux ou non regarder, en fait».
OK. Mmh, impeccable. Mmh. D'accord. Ah OK, ouais. OK. Mmh. C'est ça. Complètement, heu, là, c'est pas malin de leur part, essayer de vendre plus, plus, toujours plus, je trouve pas ça, hem, malin.
Bah Le truc c'est que c'est Amazon et on le sait. C'est-à-dire que, heu, Amazon, ça reste un service de vente, hein.
M ouais. C'est ça.
Donc heu, ils ont f créé leur petit truc de streaming pour être sûr d'avoir des gens sur leur plateforme.
Oui. OK.
Et maintenant, ils essaient de vendre leurs films, ils essaient de vendre, hem
Mouais. C'est pas c'est pas ça qu'on recherche. Nous, on paye pour avoir des films disponibles. Maintenant, c'est si, sur 10 films vous en avez que 2, alors que vous proposez tout, enfin, vous les vous les présentez, vous nous incitez à les regarder, vous nous faites des pubs et heu
C'est ça. Bah, c'est ça.
Ouais.
Et surtout que, vu que toi, tu étais à la location chez Amazon et bah quand tu fais tes recherches internet pour savoir, heu, où tu pourrais regarder ton film
OK.
heu, Amazon apparaît toujours.
Oui, OK, incroyable.
Donc, c'est extrêmement désagréable.
Ah bah, oui, surtout que tu arrives après dessus pour regarder ce film qu'on t'a gentiment appâté, <chuckles> avec ce film et qu'au final, bah, t'y arrives pas, tu es obligé de payer, voilà.
Exactement. Exactement, donc heu, bon
Moi je pète un plomb, à ta place.
Ah p moi, je me suis fait à l'idée, hein, heu, j'ai j'ai compris le système, mais mais c'est vrai que c'est désagréable, c'est-à-dire tu arrives pour faire un pour passer un bon moment et tu te retrouves à chercher pendant 1 000 ans un film, c'est, heu, c'est très mais après, il y a des trucs sympas, hein, sur la plateforme, par exemple, heu, si tu cliques à côté
<laughs> OK. C'est ça. Ouais. Oui.
quelle que soit la scène, heu, sur laquelle tu tombes sur ton film, on te met les acteurs et ça, c'est génial franchement, c'est une trop bonne idée.
D'accord. OK, bah oui.
Parce que parfois, tu es là, en mode, ah, je re je me rappelle de cet acteur, je vois pas et tout, et tu es obligé d'aller voir le générique de fin.
C'est ça.
Heu, alors que là, non, direct à côté, ils te mettent le casting de la scène.
OK, ça c'est bien, c'est malin.
Ça ça, c'est très c'est très cool. Ils ont pas que des mauvaises idées, hein, ils ont aussi, heu, des trucs un peu plus, heu, mais heu, mais moi pour moi, oui, heu
Ouais.
ben les plateformes de streaming, heu, enfin c'est un c c'est c'est devenu le quotidien, quoi.
Bah, écoute, on est obligé, hein, si on veut regarder quelque chose autre que les infos, on est obligé.
Bah ouais. C'est vrai.
Après, hem, il y a des offres où tu peux avoir de nombreuses chaînes mais
Bah, en fait, c'est le concept de télé qui qui est un peu dépassé, je pense
c'est s c'est pas trop ça. Oui. Je suis d'accord.
bah, de nos jours, on va pouvoir regarder nos f nos films, nos séries, heu, quand on veut à la demande, heu
C'est plus adapté?
qu'elle soit voilà, qu'elle soit juste disponible, tu vois? Alors, avoir un jour, un horaire. Un moment, heu, et être dans le mood pour regarder nos séries. Parce que c'était sous la télé, c'était ça en c'est-à-dire que, non content de devoir attendre chaque semaine ton épisode, c'était la c c'était la télé qui t'imposait ce que tu allais regarder ou pas, et hem, et tu devais être dans le mood.
D'acc Ouais. Oui. Ouais, ouais, ouais. Oui. Oui. Mais complètement, et je trouve pas ça je trouve pas ça intéressant aujourd'hui, par rapport à l'époque où on vit la manière dont on travaille, et ainsi de suite, ben, c'est pas c'est pas top.
Exactement. Je suis tout à fait d'accord. Tout à fait. Mmh. Surtout que bon, heu
Mais bon. Hem, ouais?
Non, je disais juste qu'on est quand même des gros consommateurs, de films et de séries.
Bah, oui.
Je crois que, heu, enfin, les gens au quotidien, ils en consomment combien des films et des séries? Heu, tout le monde a au moins une série sur le feu.
Oui.
Heu, donc, heu, c'est c'est assez impressionnant hein, notre, heu, notre mode de consommation.
Bah complètement et heu, en plus, bah, on est devenu très exigeants. On veut tout et tout de suite. Donc ça matche très bien
C'est ça et même Ouais, non, je suis d'accord.
avec heu ça nous permet, bah, de de regarder quand on veut les séries et puis, heu, pour ceux qui regardent même les animes, tu sais les mangas, tout ça, c'est accessible facilement.
Ouais. Non, ouais. Bah, c'est ça, aussi. C'est-à-dire que maintenant, on prend aussi les plateformes de streaming en fonction du catalogue qu'elles nous proposent. Donc en soi, bon, c'est un peu une arnaque, hein, parce que, heu, en fonction, heu, du pays, heu, tu peux avoir plus ou moins un catalogue. Donc heu, toi, tu fais ta recherche sur internet pour savoir où tu peux regarder, heu, ton œuvre cinématographique et au final, tu te retrouves sur une plateforme qu'il l'a pas du tout ou alors qu'il ne l'a plus, heu, c'est c'est super désagréable ça aussi. Mais
C'est ça. Oui. C'est ça. Ouais. Ouais. Mmh. Ah complètement.
Mais en soi, tu as raison, c'est-à-dire que ça nous a donné une fenêtre sur l'extérieur assez incroyable
Oui.
et ça a augmenté aussi notre capacité, enfin notre capacité notre, heu, ouais, notre capacité critique sur les séries, c'est-à-dire que à l'heure actuelle, une série bateau on ne peut plus en entendre parler on veut des
Oui. Oui. Oui, non. Qu'est-ce qu'elle fout sur cette plateforme? C'est ça qu'on va se dire.
on fera des m C'est ça, c'est on veut des, hem, enfin tu te rappelles, je sais pas les petites Xena la guerrière, heu, les petits Hercules tout ça cette série-là qui ne tenait pas en fait sur la longueur, c'est-à-dire que si tu si tu les regardes, tu vois bien que le décor, il est mal fait, tu vois bien que, heu, les histoires elles sont pas construites, tu vois bien qu'ils sont en train de de broder d'épisode en épisode, ça marche plus.
Oui. Ben oui. C'est ça. Non. Ouais. Non c'est vrai, c'est des, heu, des trucs à petit budget ou des petits réalisateurs qui essaient de se lancer dans des grandes quêtes. En choisissant des sujets, heu, entre guillemets qui pensaient être des «sujets phares» mais Pas du tout.
Bah, à l'époque, ça a fonctionné, c'est devenu des séries cultes, mais c'est vrai que moi aussi. <laughs>
Bah, moi, j'ai regardé. <chuckles>
Mais moi, je l'ai même regardée après, 10 ans après la sortie de ce truc. Mais heu, c'est vrai que j'étais déjà avec un œil assez, heu, de jugement, tu vois?
D'accord. OK. D'accord.
J'étais déjà en mode: «Ah ouais, d'accord, c'est culte ça? OK.»
Ben, ouais, ça, malheureusement, c'est, heu, mmh
Ça a mal vieilli.
ça a avancé, ça ouais, voilà, ça pourrait pas mieux vieillir que ça, en réalité.
C'est ça. Mais après, on a les mêmes critiques avec des séries beaucoup plus cultes et beaucoup plus actuelles, type Charmed. On a la même critique.
Charmed, c'était quelque chose aussi.
C'était quelque chose d'incroyable, Charmed à l'époque.
Complètement.
Aujourd'hui ça me ça moi aussi, pareil, c'était vraiment ma série d'enfance, hein, Charmed, c'était
Je ratais pas. Mmh mh mh.
c'était le moment familial même.
Bah, exactement. Je te promets, mmh mh, c'est la 1re fois de ma vie que j'ai réussi bon, quoi que ça s'est fait quand il y avait Xena la guerrière, mais, heu, ça a pas aussi bien marché qu'avec Charmed. C'était on était tous assis, il y avait du thé, il y avait des gâteaux, il y avait c'est incroyable, mine de rien.
Ah! <chuckles> C'était le moment vraiment, heu que tout le monde attendait quoi, c'était <chuckles> c'était préparé à l'avance quoi.
Ouais. C'est ça. Et après plus tard bon avec mon petit frère, il y a eu les Simpsons.
Ah les Simpsons, moi j'avoue que je les ai regardé toute seule les Simpsons, ma famille elle s'y intéressait pas trop mais c'est vrai que c'est cool les Simpsons, j'ai j'ai bien aimé l'évolution, heu, à travers le temps, ça a bien marché je trouve les gens, ils disent que c'est moins drôle
D'accord. N oui. Grave.
moi, je trouve pas, ça va, en fait.
Moi, je rigole toujours autant et c'est l'humour, heu, basique et c'est ça qui fait rire.
Bah, c'est ça, c'est la petite famille dysfonctionnelle américaine quoi, c'est
C'est ça. Ah non, c'était marrant bon on regardait pas ça avec mes parents, tu vois? Genre, heu, j'avais plus de 18 ans quand je me suis mis à regarder les Simpsons, c'était pour mon petit frère pour regarder avec lui et tous les samedis je crois, si je dis pas de bêtises sur W9.
Ouais, vaut mieux pas. <chuckles> Mmh mh. Ouais c'est s sur W9 ouais.
Ouais, il le mettait et c'était toute la soirée Simpson.
Je comprends. Moi, j'ai eu ma petite période, heu, Malcolm in the Middle.
Heu, c'est pas le Malcolm avec sa famille? Si?
Si, si. C'est, hem
Malcolm, Reese, Dewey.
Voilà, exactement. D'ailleurs il va y avoir heu, ouais, non, ça c'était génial, et ce qui était génial aussi c'est que, hem, bon, ils l'avouaient pas toute ils l'avouaient pas du tout, mais toute ma famille adorait ça
OK. Ça, c'était impeccable. Ouais. OK. <chuckles>
donc, et nous c'était à à 12:00, tu vois? Le samedi et le dimanche.
C'est ça.
Du coup, hem, s je crois que c'est la seule série que mon père voulait voir.
OK, même pas Ma famille d'abord?
Bon, il l'avouait pas hein. Non. Non, non, non, lui, c'était vraiment celui-là. Je crois que c'était voir les enfants faire des bêtises qui l'amusait.
OK, incroyable.
Donc, heu, <chuckles> ouais, à mon avis, ça lui rappelait des souvenirs hein, que des garçons, heu, en train de faire des bêtises, heu <chuckles>
Ouais. Ah OK. Ah je comprends.
Mais hem mais d'ailleurs, il va y avoir, hem, un revival.
C'est ce qu'on m'a dit.
Ouais.
J'ai vu les
Sur di c'est sur Disney+ apparemment.
J'aime Ah OK. OK, mais c'est pas malin de mettre ça sur Disney.
Bah, en soi, s je crois que c'est Disney qui commande la série donc, heu
D'accord.
donc bon, ils vont après, s est-ce que c'est une bonne chose que Disney commande une série comme ça? J'ai un peu peur, je t'avoue
OK. Bah, moi aussi surtout qu'ils ont grandi, quoi.
parce que bon, j'ai Ouais, ça va être un revival, heu, à notre époque, hein, de comment ils ont évolué
OK.
il va y avoir un frère en plus, apparemment, ou une sœur, j'ai pas trop compris
Et OK. Normalement, c'était une sœur.
heu C'est une soeur, OK.
N normalement, de de ce que je me rappelle elle était bébé, genre à la fin, après peut-être je me trompe.
Bon. Ah, il y a, heu heu, je parle pas de Jamie, apparemment, il y en a encore une autre
Ah! OK, très bien.
encore un autre enfant.
OK. Mmh.
Heu, ouais, parce que la série, le dernier épisode, il se conclut avec Loïs qui découvre qu'elle est en de nouveau enceinte
OK.
<chuckles> donc heu, on va voir ce que ça donne t
Incroyable. Ouais, c'est pas mal, ils ont laissé une porte ouverte et vraiment là, ça leur permet de reprendre, c'est vraiment top. Merci en tout cas pour heu, cette info et cette conversation.
Mais Ah, pas de souci, t'inquiète. <chuckles>
<chuckles>